Olha, eu acho que o esporte ele já ajuda muito na saúde mental, porque tem aquela questão de criar endorfina, né. Que eu acho que é uma coisa né, esse hormônio, acho que é do prazer, né, que eles falam, né?
Uhum. Sim, sim. Sim, o hormô acho que é endorfina e serotonina que o esporte libera, né? Pode crer. Aham.
Sim. Aham, sim. Então, eu acho que já ajuda muito nesse nesse aspect nesse aspecto, né. Mas eu acho que também é uma forma de você poder, também, se distrair, né, você botar a sua mente em outro lugar. Se você está num dia mais difícil, estressante, eu acho que o esporte ele pode entrar nessa função de de desestressar um pouco, né.
Uhum. Uhum. Sim, sim. Ah, pode crer, pode crer. Principalmente se é um esporte que você gosta de fazer, né? Uhum, você prati
Sim. É, fazer o que que você não gosta, eu acho que vai estressar de <chuckles> de qualquer jeito, né, tem que ser alguma coisa muito bem escolhida.
É, daí é o contra Hum. Daí, ao contrário, né. Você pratica algum esporte?
Uhum. Eu sim, eu eu pratico muito, ah, academia, né, eu faço muito musculação, eu faço musculação. E, para mim, eu acho que é um é uma atividade que me ajuda muito na concentração. Eu sou aquela pessoa que tudo bem na academia sozinha, tipo, eu não tenho problema nenhum. Então
Ah, legal, legal. Uhum. Uhum. Uhum. É, eu eu prefiro treinar sozinho, para ser sincero. Aham.
É. É que tem gente que gosta de ir com os amigos e fica, tipo, umas 2 horas na academia só conversando, né.
Aham, tem gente que fala assim para mim: "Aí, eu não consigo treinar sozinho". Eu eu eu penso assim: "Ah, você é gêmeo siamês? Porque se você não for gêmeo siamês, não tem não tem desculpa assim", né?
Uhum, sim. Aham. <laughs> Sim. Como se fosse grudado com outra pessoa, né? É, então, eu eu gosto muito de ir sozinho na academia, assim. Eu boto minha música, eu fico concentrado lá, no exercício assim, e para mim é uma coisa que é muito prazerosa, né. Tem gente que realmente não gosta, mas me ajuda a me desestressar, e eu saio com o corpo até eu saio com o corpo bem assim, né, de estar com o corpo ativado, etcétera.
Aham. <chuckles> Aham. Uhum. Mais leve. Uhum, pode crer. Sim, sim. Hoje, por exemplo, é feriado, né, Dia de Portugal, uma coisa assim. E o ginásio que eu treino, ele ia funcionar até 13h. Eu acordei hoje por volta das 10h, consegui tomar café da manhã e tal, e, ah, umas 11h50, eu estava no ginásio, sabe?
Hum. Sim. Sim. Sim. Uhum, sim.
E e aí, eu consegui fazer um treininho, assim, um pouquinho mais curto. Pulei um pulei um er um um aparelho, e em vez de fazer 4 de 12, que é geralmente o que eu faço, eu fiz 3 de 10 assim, né. Ne é, para dar tempo de f de fazer e tudo tal. Mas nossa, valeu muito a pena. Depois, quando eu terminei, eu pensei assim: "Que bom que eu vim".
Sim. Aham. Sim, é mais rápido, né.

É as eu mas eu estou um pouco igual você ultimamente, ultimamente eu também estou cortando um pouquinho, assim, que às vezes eu estou sem tempo, às vezes eu ficava tipo uns doi umas 2 horas, assim, na academia, porque eu chego, eu aqueço, eu alongo, aí depois vou fazer o treino e depois eu tento desaquecer, aí tudo isso aí dá umas 2 horas, mas às vezes, na correria do dia a dia eu só estou fazendo, tipo, 3 séries, aí eu faço um pouquinho mais de repetição
Uhum. Hum, pode crer. Uhum. Aham. Então, eu estava nessa vida também, eu chegava todo santo dia e fazia um aquecimento ali com alongamento, umas posições de ioga tal, só que aí depois eu poxa vida eu chegava na academia 17:30 daí eu olhava o reloginho lá já era 20:00, eu falei assim: "Ah não o que eu estou fazendo da minha vi"
Hum. Sim. Sim.
Daí agora eu estou fazendo, hã, aquec esse aquecimento mais de alongamento e tal, mobilidade, pode crer, é isso. Eu estou fazendo dia sim, dia não e tal, eu estou tentando deixar, ah, com menos tempo para o ginásio, porque senão come muito tempo da gente, né.
Mobilidade assim. Sim. Uhum. Sim. É, é que é é muito é uma dedicação mesmo, né, porque, pelo que já me falaram, assim, o alongamento mesmo assim e a mobilidade mas eu acho que principalmente o alongamento, ele é muito bom se você quer algum tipo de hipertrofia, assim, porque você alonga o músculo, e e quanto mais amplo, né, mais fibras você rompe, e aí é isso daí que gera, né, a a hipertrofia, né, é meio que uma reação, assim, a esse rompimento da fibra e quanto mais mobilidade, mais alongamento você tiver, mais hipertrofia você tem, né. Não sei quais são os objetivos, assim, mas às vezes focar no alongamento é é bom, <laughs> do que fazer mobilidade. Sim.
Uhum. Uhum. É verdade. Uhum. É po Uhum. É, não, pode crer, pode crer, principalmente, por exemplo, para um treino de perna, você faz os agachamentos e tudo lá, se você não tiver uma mobilidade boa, fica bem ruinzão o treino, né.
Uhum. Sim. Uhum. É você perde tipo amplitude de movimento, né, e você não vai conseguir agachar direito, você vai ficar fazendo aqueles movimentos curtos e é isso, não gera hipertrofia e você tá fortalecido num-num movimento, <clicks tongue> qual é a palavra? Num movimento, no no a na numa amplitude pequena, né, geralmente você tem que ser numa amplitude grande, assim.
Uhum. Sim. Uhum. Uma amplitude muito pequena. Uhum. É verdade. Tem uma coisa que me incomoda um pouco nos ginásios em Portugal, pelo menos os que eu frequentei, eh, tem muito pouco espelho.
Hum.

Sim, pe ainda, eh, pensando em saúde mental, eu gosto muito de caminhar e correr, principalmente se é em um parque, correr em esteira não, eu gosto mais de correr tipo em parque mesmo, e aqui na minha cidade tem um parque que tem um rio, cruzando ele, então você você corre aí além do som dos pássaros, né, do som do vento nas árvores você tem um som do rio, em algum momento e para mim isso daí, isso daí para mim é é a melhor parte assim. <laughs>
Hum, nossa. Uhum. Uhum. Olha, que interessante. Uma higiene mental. Uhum, pode crer, ah, co correr eu não gosto, eu gosto mesmo de nadar assim, mas talvez eu não goste de correr porque eu corro na esteira. <chuckles>
Uhum. Ah, sim. <laughs>
É, veja aqui, hã, tem tem umas pessoas que fazem um caminho correndo, ou andando de bicicleta, que é do mar até o rio sabe.
Uhum.
Eh, mas nossa, eu não sei se você gosta do sol, se você gosta de tomar sol?
Sim, sim. Ah, eu não muito não, para mim se tá muito quente eu já não gosto muito, aí aí afeta um pouco minha saúde mental. <laughs>
É então, porque eu odeio ficar embaixo do sol e eu percebi que os europeus, portugueses, no geral, eles gostam muito de fritar no sol, né.
Sim. Uhum. Sim mas eu acho que isso é uma característica aqui da Europa, sabe, porque você tem muito tempo de frio, né, pelo menos eu também mo eu moro aqui no norte de Portugal e aqui é o inverno é só chuva, é chuva sem para, assim, uma semana inteira chovendo.
Eu não sei se é... Uhum. Uhum. É então, e setembro já começa, né, setembro começa o frio.
Sim, e eu acho que é por causa disso, assim, que eles também têm uma fé férias de verão tão longa, né, tipo 3 meses direto, porque é isso, vamos aproveitar, vamos aproveitar esse calor que a gente não tem o ano inteiro.
É verdade.